<clicks tongue> Kesinlikle, özellikle mesela temizlik konusunda çöpleri ayırıyorlar mesela. Plastik ürünler için ayrı bir kap var, karton ürünler için ayrı bir kap var. Aynen, normala normal atıklar için, eee, top aaa, başka bir kap var mesela. Bu, eee, kesinlikle yeniden kazandığım alışkanlıklardan bir tanesi. Çünkü kurallara uymazsanız ceza var burada. Ve mesela kuraldan bahsedeyim. Bu kural süreci burada o kadar katı ki kurallara uymazsanız gerçekten sizi cezalandıran ve o o hatayı, o ceza eş iii, kuralı bir daha çiğnememenizi sağlayan bir düzen var. O da mesela hoş. Özellikle, eee, bireylerin, eee, birbirleriyle olan iletişimi açısından, toplum sağlığı açısından bence çok büyük bir rol oynuyor aslında bakarsan.
Ha, geri dönüşüm. Güzel. Mükemmel. A, öyle mi? Değil mi? Eee, o taraftan da aslında, yani, bir yapılan, eee, işlenen bir suçun cezasız kalmaması da, eee, harika. Berlin'de mahkemeler de olması güzel bir durum. Imm, anladım.
Kesinlikle. Aynen öyle. Başka bir konu olarak mesela şuna değinebilirim. Özellikle İstanbul mesela böyle çok katlı yapıların çok görüldüğü bir yer ve deprem tehlikesi de olan bir yer. Burada mesela deprem tehlikesi olmamasına rağmen inanılmaz büyük katlı, iii, je iii, yapılar hiç görmedim mesela. Maksimum 2-3 katlı böyle, eee, tek, iii, tek katlı daireler, bahçesi olan böyle ve bahçesinde, eee, ş ööö, şöyle bir şey öğrendim. Her b mesela kar yağdığında her kişinin sorumluluğu o bahçeyi kendi başına temizlemek ve o bahçenin önünde, eee, kar kesinlikle kalamıyor. Bunu kontrol eden insanlar var ve kar görüldüğü zaman o kişiye ceza kesiliyor. O, mesela çok garip gelmişti ve herkesin böyle kendi şeylerinden başkaları için de mesul olması, başkalarının özgürlüğünü kısıtlamadan yine kendi özgürlüğünü yaşayabilmesi aslında buranın güzel yanlarından bir tanesi.
Evet, ne var? Evet. A, öyle mi? Anladım, çok ilginçmiş gerçekten. Değil mi? O tarafta da y evet. Yani, hem kendin için mesulsün hem de başkalarının sağlığı ve güvenliği açısından da mesul olmak belki biraz, ııı, toplum bilincini de orada, eee, üüü, arttırıyor olabilir. Evet, hani, bu toplumda yaşıyorsan bir başkasını da düşünmek zorundasın, emm, gibi bir anlayış gerçekten çok kıymetli olabilir. Peki, eee, dönüp baktığında şunu sorsam sana, "Ya, keşke bu da Türkiye'de olsaydı ya" dediğin, eee, herhangi bir şey var mı mesela?
Tabii ki. Hı hı.